Eee, açıkçası yine üzerine biraz düşündüm ama, eee, dedim ki: "Seninle bir şey konuşacağım." diye, burası da garip bir durum tabii ki. "E, Özge'ye," dedim, "hani, seninle paylaşmak istediğim bir şey var." Eee, böyle böyle, yani, daha konuya ben girerken, "Ben biliyorum." dedi. <laughs> Ben de dedim ki: "Ay, ne oluyor, ne oluyor falan?" Yani, çünkü, eee, çok iç içeyiz ya, insanın böyle bir şeyi gözden kaçırma ihtimali olmadığını düşünüyordum ama tabii orada bir kırılma noktası oldu arkadaşlığımız için. En azından Özge'yle. Çünkü her zaman beni ne olursa olsun, kaç sene de geçse, yani, Yücel'in arkadaşı olarak gördüğünü ve anlamlandırdığını düşünüyordum. Eee, öyle bir tepkiyi benden alıp, hani, ona söyleme taraftarı olduğumu anlayınca ve şeyi de paylaşınca, "Ben biliyorum, farkındayım." de deyince aslında ilişkilerin arka planını, yaşadığı detaylı şeyleri de, eee, paylaşabileceği biri olarak gördü beni ve orada biraz daha böyle bir kız kardeş durumu oldu.
A, anladım. <chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Anladım. A! Bazı olaylar yakınlaştırıyor sizi.
Eee, bize iyi geldi, yani. Evet. <chuckles> Bize iyi geldi ama
Eee, bunu hak etti Yücel. <laughs> Kı kı kız daya kadın dayanışması. A! <laughs> Vay canına. Hikâyenin sonunu hiç böyle beklemiyordum ya ama çünkü çok uzun süreli bir ilişki, kopamıyorlar, yani, öyle oluyor. Eee, peki, sana şunu sormak istiyorum. Eee, bu, eee, hikâyeden sonra, eee, karşı tarafın sınırlarını acaba nasıl gözetiyorsun? Artık, yani, eee, sonuçta bir şeye müdahil oldun, karıştın ve, eee, düşünceni paylaştın ama hiç ummadığın bir şekilde sonuçlandı. Yani 2 taraf da bunun farkında ve umursamadı aslında senin, eee, bu kadar, eee, üzerine düştüğün gibi. Artık böyle bir düşünce yapısında değil misin? Yani, “Böyle bir olay görsem ben karışmam, onların kendi özeli,” der misin? Yoksa tekrar aynı şeyi, eee, yapar mısın?
Ya, Yücel. Bu arada evliler şu an yani. <laughs> <laughs> Evet. Hı hı. Hı hı. Evet.